Oder ja, was vorzeigt zum Beispiel. Oder wenn wir Patienten
Ja. Und in Deutschland ist das anders, oder?
In Patie äh, in Deutschland sind das meistens 20 Personen dann so.
Ach so.
Also, mei mein Bruder hat das in Deutschland studiert, genau. Da waren's nicht so kleine Gruppen, ja? Und das ist halt toll. Falls man dann mal Rückfragen hat oder so, dann kommt dann sofort jemand da. Also, das geht keine keine 10, 20 Sekunden, dann ist der Assistenzprofessor da, grade wenn man jetzt 'n Patient behandelt und so und es klemmt zum Beispiel beim Zähne ziehen und so oder die Wurzel bricht dann ab.
Mhm. Mhm.
Und dann übernimmt erstmal der Professor. Jetzt letztens bei meiner letzten Extraktion war es so, dass die, ja, so 'ne Wurzel dann, ähm so 'n Wurzelrest noch zurückgeblieben ist ja, ist abgebrochen. Dann hat es der der Oralchirurg dort übernommen, ja?
Ja. Mhm.